Oh belum Kak, belum <laughs> itu heeh, karena ya, apa, aku masih masih terbentur dengan ini sih Kak karena, ad eee, ditambah ibu aku itu udah lanjut usia, ada beberapa urusan rumah tangga yang harus aku bantu, kayak gitu. Jadi kayak waktunya itu bertabrakan terus sih Kak begitu, mhm.
Oke. Mhm. Mhm, iya. Kalau aku sih lebih baik prioritasin itu dulu deh hipnoterapi deh gitu. Karena aku yakin sih kalau misalnya Kakaknya udah membaik ya udah tau nih intinya apa sih sebetulnya penyebab masalah saya, karena intinya di situ sih kalau menurut aku ternyata, <laughs> gitu. Jadi itu dulu yang harus disembuhin heeh. ya, cepet-cepet, ke psikiater untuk hipnoterapi, nanti mudah-mudahan ada jalan keluar, gitu, oke, wah seru nih. <chuckles> Iya.
Oh oke oke, heeh. Heeh, heeh. Mhm. Ah, iya iya, heeh, aku juga ngerasain sih, Kak. Heeh, iya iya, heeh, oke oke. Heeh, boleh, Kak. Heeh. Iya, oke terima kasih banyak Kak untuk ini, obrolannya seru banget, heeh, jadi aku memang butuh perspektif dari orang ketiga juga sih sebenernya, heeh, iya. Heeh terima kasih Kak, iya, sama-sama.
Sama-sama, heeh. Oke, siap siap, oke, semangat lagi ya, iya.